Entendo. É, realmente eu não tenho feito dessa forma, eu acabo já levando a preguiça também junto para o para o trabalho. Apesar de de tá bem focada no trabalho, ser até produtiva, né, mas acabo levando essa preguiça sim, né. Eu acho que realmente, eh, tomar aquele banho quentinho, também que me me dá prazer, né, eu gosto muito de banho quente, né, eu acho que trocar de roupa, botar uma roupa, de repente até botar uma maquiagem né, não sei.
Você. Junto. Uhum. Sim. É, claro, por que não, né? Porque a maquiagem mesmo que você não vá sair, pense que é pra você, que você tem, né, você tá se sentindo bonita, você, né, você olhar no espelho e gostar do que vê, isso é muito importante
É verdade. Agora você falando de espelho, agora me deu aqui até uma ideia. Não sei se você acha, né, eh, de de repente como eu trabalho no computador, deixar um espelho daqueles de pé, né, um espelho do meu lado, assim, pra eu me olhar, pra eh né, pra eu poder tá lembrando, ali, de mim, né: "Olha, né só trabalho, olha pra você", né, e eu poder realmente, eh não sei falar algumas palavras de validação, né. Agora veio isso a minha mente, aqui, você falando, né, sobre essas coisas, eu me veio isso a mente agora e
Né? É mesmo? Uhum. Sim. Claro. Perfeito. Sim, sim. Perfeito, nossa. É é ó uma ótima ideia, uma ótima ideia.
não sei o que que você acha? Você acha que faz efeito será que faria efeito?
Ah, com certeza, porque você vai ta sempre lembrando de você de alguma maneira, né, isso já é um autocuidado. E uma outra dica, assim, que eu eu deixaria, que eu acho que, é bem valiosa, né. A atividade física, eu sei que talvez, aí, esteja muito frio nesse momento, mas, não precisa talvez, nesse momento no inverno, sair de casa, hoje tem muita opção, né, em eh, em em aplicações, YouTube. Eh, fazer, ali, que seja 15 minutos, um alongamento, não precisa ser uma atividade muito intensa, mas isso também vai te dar uma disposição pela manhã, muito diferente. De repente, até antes do teu banho, né, você já faz, dá uma suadinha, ali, apesar do inverno, né, às vezes, pode acontecer de você suar uma pouquinho. Toma um banho bem gostoso, coloca aquela maquiagem, e coloca o espelho no teu computador que eu acho que essa ideia foi sensacional sim.
Uhum. Uhum. Uhum. Ah, que bacana. <laughs> É, eu gostei também, eu acho que, até me fez sorrir agora. Achei
É, olha só.